Oke. Aku paham banget sih gimana, eee, stuck-nya Kakak saat ini ya dari rasa capeknya. Oke, mungkin ya, Kak, ya, kalau ya kalau aku boleh kasih saran sih ya, Kak, ya, mungkin dari awal perjalanan ya mungkin ya, itu bisa lebih di-planning lagi kayak kira-kira destine destinasinya itu di mana aja gitu, dan dipastikan, bener-bener dipastikan bahwasanya kayak, oke, kita mau ke spot ini dipastikan bener-bener tersedia dan juga ada gitu Kak, supaya apa ya, tidak istilahnya tidak terlalu membuang waktu gitu ya. Kalau misalnya, eee, apa namanya ternyata tutup atau ternyata mungkin tidak tersedia itu kan kadang juga a ada rasa kecewa tersendiri ya, Kak, ya.
Aduh, makasih loh. Boleh dong. Iya. Oke. Bener. Betul sih. Hmm.
Terus mungkin untuk dari sisi burnout yang Kakak alami ya Kak, terutama dari segi kreativitas ini tadi. Mmm, saran yang bisa aku kasih ya, walaupun mungkin sedikit ya, Kak, ya. Mungkin Kakak bisa coba dengan refreshing dulu Kak. Cari deh titik di mana yang bener-bener Kakak tuh ngerasa jenuh banget, kayak kenapa sih aku ngerasa jenuh banget di posisi ini, dan apa yang harus aku lakukan gitu. Nah, mungkin kan bisa dibilang ini tuh menjadi salah satu aktivitas yang Kakak jalani, dan cukup sering ya, dan itu mungkin akan bikin Kakak menjadi kayak overwhelmed gitu loh Kak, apa ya istilahnya, kayak terlalu menggulung-gulung gitu loh Kak di situ, di tempat yang sama, jadi akhirnya kayak apa ya, menjadi sebuah gulungan yang pada akhirnya ya udah cuma diem aja gitu Kak. Nah, mungkin Kakak bisa cari kayak hobi lain yang pu yang mungkin Kakak punya gitu, tapi kayak selama ini mungkin belum Kakak lakukan lagi atau mungkin Kakak kayak lupakan sementara gitu karena lagi fokus dengan satu project ini gitu. Atau mungkin sekedar ya? Atau mung hmm.
Ah, ya, gimana tuh? Gak papa kok. Oh, gitu ya? Iya, betul. Ah, iya, sih, bener. Masuk akal tuh. Apa tuh? Oh, oke. Iya, betul. Hmm hmm. Jadi, apa tuh? Oh, jadi kalau aku boleh rekap dulu nih saran-saran dari kamu. Yang pertama itu, eee, ini dulu ya, apa, memecah, eee
Oke. Boleh boleh, boleh banget. Plan. Desti destinasinya tadi itu Kak.
si iya, rencana-rencana betul, rencana reca rencana-rencana destinasi ke, eee, apa ya, lebih terukur lagi, lebih dipastikan lagi ya? Oke oke. Nah, kesalahan kami waktu sih waktu itu karena emang gak cek Instagram sih, toko eee, kopi itu buka apa enggak. Tapi, ya deh ini akan jadi masukan untuk aku. Terus juga apa tadi, eee, yang dicoba hobi baru ya untuk burnout-nya ya?
Betul. Betul banget. Mmm. Iya. Oke. Hobi baru atau mungkin hobi yang sudah Kakak punya tapi mungkin lagi terlupakan nih Kak.